Ja, okay. Also, das heißt auch, ähm, das ist mehr themenbasiert und wenn was wirklich mit dir resoniert, dann nimmst du das mit in den kreativen Prozess, aber ansonsten fällt's dir auch leicht, Abstand zu zum Alltag zu finden und jetzt nicht Emotionen daraus irgendwie zu transportieren in deine kreative Phase abends.
Ja, genau. Also, du hast es auf 'n den Nagel auf 'n Kopf getroffen und das ist, äh, vollkommen richtig. Also, äh, distanziert ist auch 'n super Wort dafür. Ähm, also, ich habe da generell keinen Bezug, nicht so nicht so 'nen starken Bezug dazu. Also, ich fühle also, mich für mich fühlt sich der Tag anders an als die Nacht und für mich fühlt sich Einkaufen anders an als jetzt Musik machen. Beziehungsweise, ich habe da einfach keine emotionale Bindung zu oder generell keine Bindung zu. Aber wenn ich jetzt mal irgendwie in der ich sage mal, in der Natur unterwegs wäre oder wenn ich irgendwas Bildschönes sehe oder wenn ich irgendwas Eindrucksvolles, Architektur a irgendwelche eindrucksvolle Architektur sehe, dann kann das natürlich sein, dass mich das auf irgend 'ne Weise beeinflusst, äh, oder ja beeinflusst für Songs oder für andere kreative Sachen.
Alles klar. Ja. Ja. Äh, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja äh, es gibt ja so viele unterschiedliche Arten von Kunst und Ausdrücke und, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass dann, was andere Künstler gesehen haben oder die ne, man sagt ja, man wird von 'ner Muse inspiriert und versucht, das dann in sein Werk zu geben und wenn man sich das anguckt von anderen Leuten, dass dass das an ne, das ist dann wie so 'n kleines Licht, was in dich hereinscheint und in dir reflektiert wird und, dass das dann quasi 'n Anstoß gibt, noch mal selber kreativ zu werden, ist auf jeden Fall 'n sehr, sehr schöner Abschlussgedanke, würd ich sagen.
Mhm. Mhm. Ja.
Dann, ähm, danke ich dir für das, äh, wundervolle Gespräch.
Auch, danke dir. Bis dann.
Bis de